بمعنى لأ، ب بي بيحب آه، بيحب السباحة يبقى عنده البحر على طول ينزل في البحر، ويعوم ويتعلم العوم، طَب بس لو ما بيعرفش، لازم يخلّي حد يساعدُه ويعلمُه، علشان ما ينزلش البحر ويغرق وتبقى مشكلة، لأ، لازم حد يساعدُه، حد يعلّمُه، يبقى واقف جمبه حد كبير.
التع ت تمرين مثلًا؟ تمام. آه. <laughs> آه، صحيح مش كُلّ الهوايات قابلة إن الواحد يه ي ي يعني ياخُدها كده من نفْسُه آه، صحيح، صحيح، صحيح.
أيوه يبقى فيها كده من أوله، ويعمل يعملها على طول فاهمني إزاي، آآ ركوب العَجل برضه، ركوب العَجل ده بيمشي بيه في الشارع، فلازم ي يبقى ماشي في شارع أمان، شارع العربيات فيه خفيفة جدًا، ولازم يمشي بالراحة، و و أهم حاجة في الهواية إن هو يمارسها، يعملها أنت فاهم، لكن أنا ما أقولش مثلًا أنا باحب أقرا، هو أنت بتحب تقرا، بس هل أنت بتقرا؟
امم. آه، طبعًا. آه، آه. آه. بالضبط، بالضبط، دي حاجة مُهمّة جدًا فعلًا آه، آه.
ف طَب ولو قريت استفدت من اللي قريتُه، يعني استفدت من اللي قريتُه؟ يعني واحد بيقول لَك أنا باحب أقرا، طَب قريت كتاب إيه؟ ومين اللي كاتبُه؟ استفدت منُّه إيه؟ إيه المُلخَّص بتاعه لو تقدر تعملُه؟ هي دي القراية بالنسبة لي، أنا علشان أقول لَك باحب أقرا، أنا ما أقر مثلًا اقرا مثلًا آآ ل للعقّاد، قريت مثلًا أي كتاب للعقّاد، يبقى أنا عرفت استفدت منُه، قريت أي قصّة وأي حاجة، يبقى أنا استفدت من القِصّة دي.
آه. آه. آه، آه. تمام، تمام. صحيح. صحيح. آه، فهمتَك، فهمتَك، طَب أنت أخيرًا كده لو قُلنا إن في ناس بتقول إن قمّة المُتعَة في الحياة، إن يبقى هوايتهم هي نفْسها شُغلهم ومصدر دخلُهم، أنت من ال من الناس اللي بتعتقد كده، والّا شايف إن الهواية المفروض تكون حاجة، والشُّغل حاجة تانية؟
فاهمني؟ لأ، أنا أنا بأيّد الفكرة دي بصراحة، لإن أنا باحب ال اللي هي شُغلَك يبقى هوايتَك، أو تطلَّع هوايتَك في شُغلَك، فيعني مثلًا أنا أنا باحب الميكانيكا، باحب التصميمات، باحب ال باحب صوت المَكن والتروس والGear Box والحاجات دي كُلّها، آآ باحب النظام ده أوي، فلمّا تحبُه وتتعلمُه وتشتغلُه، أنت كده حققت هوايتَك، وحققت تعليمَك، و وطلعت برغبة آآ وكُلّ حاجة أنت عايزها عملتها في شُغلَك.
اللي هي؟ حلو. حلو أوي. إمم. بالضبط، بالضبط. آه، بالضبط، يعني هي الناس اللي دايمًا بتدعم ال ال الفكرة والنظرية دي، بتقول إن قمّة المُتعة في ده، وقمّة النجاح كمان، لإن ساعتها ضغوط الشُّغل هتبقى أقل، لإن أنت في حد ذاتك بتشتغل، وكمان أنت بتمارس هواية، فالموضوع بيبقى نفسيًا مُريح.
وأنت بتعمل بتشتغل اللي بتحبُه، فطالما اشتغلت اللي بتحبُه، أنت كده في مكان تاني خالص، حاجة كويسة جدًا اتمنيتها ولقيتها وعملتها، فأنت مبسوط، فبتدّي إنتاج وبتدّي شُغل، وطاقتَك متجددة، وكُلّ حاجة عندَك كويسة.
بالضبط. تمام. براڤو عليك، براڤو عليك، أنا استمتعت جدًا، جدًا بالكلام معاك عن هواياتَك الجميلة ال ال ال الكتير أوي دي، وإن شاء الله كده تحافظ عليهم، وتفضل طول الوقت مُستمتع بوقتَك.